بُصّ، هو أساسًا أنا ما باصحاش على منبه أصلًا، أنا خلاص يعني جسمي آآ، آه، فهو جسمي خد على إن هو يصحى في وقت معيّن فخلاص، بيصحى فرضنا بقى صحيت لقيت حد صاحي.
حلو، ده جميل آه. آه، دي مثل حاجة حاجة حاجة من الحاجات. <laughs>
آآ، ب ب بيستخبى بقى، هو بيستخبى <giggles> آه، اللي هو إيه؟ كل واحد يلتزم أوضته. أنت قايم ليه آآ أ عندي مدرسة مثلًا يعني م مثلًا ساعات يصحوا مثلًا الفجر، فما يناموش لحد ال اهم ميعاد المدرسة الساعة 07:00 لسه فلسه فاضل ساعتين 3 طب ه اقعدوا بقى ذاكروا كل واحد يمسك حاجة من غير ما يناديني أساعده في أي حاجة، صرّف نفسك، عند وما باحبش أسمع صوت الورق اللي هو شُفت الورق اللي هو تشك تشك <chuckles> حاجات أنا ب في لحظة ما كنت حاسة إن أنا عندي فوبيا من آآ، الأصوات.
هو اللي بيستخبى. <laughs> آه. أيوه. <laughs> من الأصوات عامةً من الأصوات عامةً، أي صوت <laughs> آه.
آه، آآ، ده حقيقي يعني فعلًا كنت حاسة إن أنا دخلت في وشوية إن هو لأ <tsk> آه، ما هو م ده مش طبيعي، ما هو بس في بييجي مثلًا عليَّ أوقات ما هو غصب عني لازم أتعامل، عندي ضيوف وبايتين أعمل ايه؟ ما هو أ أعمل إيه؟ ما دي ظرف طارئ هاعمل إيه بقى؟ هاكركب
إمم، أيوه. أيوه، لاز لازم بقى خلاص تتنازلي تتنازلي عن ال عن الهدوء. <laughs>
باحاول باحا <laughs> باحاول أتعامل، مش ب باحس إن أنا ضاغطة على نفسي، ضاغطة على نفسي، ضاغطة على نفسي لحد امّا هانفجر خلاص، ما فيش نَفَس.
أيوه، طَب أنتِ ال ال الفترة دي ما بتعرفيش تعمليها غير الصبح بس؟ يعني ما ينفعش في نُصّ اليوم تخطفي لِك ساعة كده ت تعملي فيها ال الطقس ده؟